Guarda il cibo è un po' considerato come un elemento che crea legami, no, e col quale si, ehm, tramandano poi anche dei significati, dei messaggi e quindi volevo chiederti, per te cucinare e dar da mangiare a qualcuno ha un significato?
Uhm, assolutamente! Uhm, per me mhmm, vabbè, mhmm, io preparo da mangiare quotidianamente per la mia famiglia, ovvero per mio marito e mio figlio, ehm, e per me è una missione nel senso che preparare da la cena, mhmm, significa, uhm, uhm, pensare a uhm, al loro benessere, al nostro benessere. Io f davvero faccio molta attenzione soprattutto, mhmm, avendo un figlio in nella fase di crescita, però pensando anche a me e mio marito che comunque, ehm, stiamo invecchiando e e il cibo, uhm, sappiamo bene quanto sia importante. Quindi per me è davvero importantissimo preparare un piatto sano, nutriente ed equilibrato.
Okay. Certo. Okay, quindi guardi presti molta attenzione anche alle varie fonti alimentari, quindi non so proteine, carboidrati, cioè cerchi di fare dei piatti che siano completi anche dal punto di vista nutrizionale.
Assolutamente! Piramide alimentare insegna. Quindi pochi grassi, uhm, cereali che sono i carboidrati che sono comunque, eh, alla base del della quelli che ci nutrono, quelli che forniscono l'energia e rappresentano, uhm, l gran parte de dei dei nutrienti di cui abbiamo bisogno, uhm, poi i sali minerali, vitamine, tutto questo arriva dalle dalle verdure, ehm, n sulla mia tavola sono sempre presenti, ehm, e c'è la regola dei 3 colori no <chuckles>
Okay.
c'è adesso ade ecco, questa è un po' fantascienza, nel senso che poi, ehm, la mhmm, la la routine quotidiana, il lavoro a volte purtroppo, eh, non riesco effettivamente, però cerco il più possibile di far, uhm, trovare dei ehm, dei piatti di di accompagnamento di origine, ehm, vegetale, uhm, provenienti da 3 differenti fonti, e quindi seguendo la regola dei 3 colori.
Okay, quindi le foglie, per intenderci la la verdura in foglie.
Sì, magari anche se solo un'insalata però che ci siano almeno 3 tipologie di di mhmm, ehm, di di di vegetali quindi foglie, pomodori e poi carote, magari la stessa insalata può essere di di più tipi, ehm, radicchio e anche delle foglioline di mhmm, eh, adesso ci sono gli spinacini freschi, ehm
Certo. C cioè mi sembra che davvero tu, ehm, presti molta attenzione cioè, cerchi proprio di riuscire a bilanciare poi come hai detto tu giustamente ci sono giornate più complesse, momenti in cui è più complicato, no, riuscire a anche solamente preparare cioè, dedicare del tempo a delle preparazioni un pochino più lunghe, però mi sembra proprio che, cioè, ti ti di ti dia soddisfazione, ti dia no, ehm, cioè, ti ti rinvigorisca questa cosa del cucinare, è proprio un segno d'amore il tuo.
Ma, uhm, guarda anche senza cucinare un'insalata non hai non hai da cucinare assolutamente niente, eh. Ehm, però, mhmm, cerco di fare attenzione in modo tale che, ehm, il quello che mangiamo sia variegato, uhm, ricco di elementi nutritivi e quest questa idea me l'ha passata mia mamma, ma poi comunque, mhmm, ehm, il cibo dovrebbe essere, uhm, <sighs> medicina. Noi dovremmo curarci con il cibo in modo tale da non doverci poi invece, curare poi con le medicine
Okay.
se uno ha quest'approccio nei confronti del cibo, che davvero è determinante per la nostra salute, ehm, probabilmente, mhmm, tante tante malattie insomma poi non sai mai come come va la vita, però è già una buona base di partenza per una vita sana.
Okay quin Certo. E l'alimentazione è la alla base diciamo così, la cattiva alimentazione è alla base tante volte di, ehm, anche semplici malattie cardiache, no, per dire perché i grassi, eccetera, possono poi creare problemi cardiaci ehm, o insomma ehm, si c si cade poi ci si avvicina ma anche, ehm, gli zuccheri quindi il diabete, no, sono tutti derivanti poi anche dall'alimentazione, ed è anche la prima cosa che poi si cerca di far rientrare un po' nei range, no, quando ci sono valori di colesterolo, eccetera, fuori norma che portano poi, ehm, insomma ad avere altri effetti collaterali sgraditi. Però davvero mi sembra di mhmm, cioè percepisco proprio, uhm, la la la tua passione, la tua attenzione anche come proprio forma di cura verso l'altro, quindi nei confronti di tuo figlio, nei confronti del tuo compagno, e e la e questa cosa la pensi che mhmm, adesso non so che età abbia tuo figlio però, ad esempio, nei confronti del tuo compagno, sia percepita?
Mh. Sì. Uhm, beh, certo <chuckles> certo che la percepiscono. Io a volte sono un po' noiosa ma, ehm "Verdura!" No, sai quando: "Non avete mangiato l'insalata!" <chuckles> Io io li inseguo perché sono distratti quei 2 lì sono di io faccio veramente attenzione che che che mhmm, che la loro alimentazione sia il più corretta possibile, perché poi dopo sono 1000 le le mhmm, le volte in cui per motivi perché si mangia fuori, perché si ha fretta, perché qui, perché là, e ci son troppe eccezioni in cui, eh, eh, eh, si mangia malamente. Per cui quelle volte che invece si è a casa e e s uno ha preparato per te secondo me è giusto che
Okay. Okay.
che si mangi tutto, mhmm, e la frutta è anche molto importante, ehm, che altro
Certo, certo. Che è tanto sottovalutata, eh, nel senso che p poche persone mangiano la quantità corretta.
Senti, anche la frutta se uno ne mangia di più tipi per esempio, eh, fare una macedonia la sera, ehm, sì è vero che è noioso, però in questo modo uno riesce a mangiare 3, 4 tipi di di di frutta diversa
Certo.
ehm, però devo Sì.
E come fai ad esempio con le merende, no, ma anche semplicemente quando magari sei a vai al lavoro o sei fuori per gli spuntini, no, la merenda, oppure la pausa in metà mattinata, insomma quei tappabuchi lì che però tante volte son quelli che un po' fregano, no, perché per voler mangiare qualcosa di veloce si finisce un po' a mangiare schifezze.
Allora, le schifezze non possiamo toglierle, le schifezze, ehm, sono la gioia della vita, quindi ogni tanto secondo me ci stanno. C'è proprio bisogno, certo. Ehm, mio figlio è uno di quelli che per anni andava a scuola con la mela addirittura lo lo yogurt perché ho letto che, comunque, qualche ora fuori dal frigo tutto sommato sopravviveva! <chuckles> Sì. Ehm, fino a quando poi, niente, è arrivato a un'età in cui invece uno si vergogna a portare <chuckles> certe cose a scuola, per cui vabbè comunque
Esatto. Ce n'è di bisogno. <chuckles> Riusciva a durare. Okay. Che poi come mai? Nel senso che se uno, cioè, vuol mangiarsi la mela e un altro vuole mangiarsi i Fonzies, per dire, cioè, sono scelte però ecco, ma è è una cosa reale quella che dici tu, no, un po' del giudizio sull'alimentazione di dire: "Però tutti vi portano il panino col salame e io arrivo con lo yogurt." No, l'hai vissuta questa cosa?
Ehm, <chuckles> guarda no, perché allora intanto mio figlio odia i sal i salumi, perché se mangiasse invece pane e salame, pane e prosciutto io glielo darei un bel panino così, gliel'avrei sempre dato, invece lui detesta salumi e formaggi e quindi è è sempre stato un problema la merenda
Okay, e come hai risolto?
ehm, Eh, ho risolto che gli do dei crackers, gli do cosa cosa prende pane e marmellata, uhm, fo focaccia, eh, eh, purtroppo succo di frutta eh, adesso la merenda effettivamente non è delle più sane, però comunque cerchiamo di recuperare una volta che poi fa pranzo e merenda pomeridiana la merenda pomeridiana la fa a casa quindi mangia di nuovo bene e e la cena. Però se parliamo di merenda a scuola, eh, ecco mio figlio non non non è un buon esempio <chuckles>
Ehm, e invece e quando andava a scuola magari con i pranzi e nelle mense, come gestiva
e arriva a casa af
cioè, perché lì poi c'è anche un dibattito sul fatto che tante volte le mense non abbiano dei menù totalmente bilanciati, o comunque, ehm, con alimenti freschi ter certe volte ci n sono mense esterne che portano e scaldano, quindi magari non sono neanche più così buoni. Com'è che gestivate questo momento?
Allora Eh, ehm, la mensa la mensa di di Milano ristorazione, dunque a livello di, uhm, menù è è ben studiato. Quindi è molto vario uhm, ben bilanciato, uhm, cercano di accontentare un po' tutti addirittura inseriscono anche i menù quelli etnici, perché ormai ci sono anche bambini che che a casa mangiano cous cous tutti i giorni e insomma davvero è fatto veramente bene. Poi sull'origine degli alimenti, eh, lì ti devi fidare, mi sembra che si cerchi sempre di migliorare, di aggiungere bio, di aggiungere, uhm, cereali integrali, e però è comunque cibo che viene preparato lontano in una mensa esterna arriva qua grandi quantità, ehm, chi lo sa, mhmm, cosa mangiano? Non non lo so. Mio figlio ha sempre mangiato tutto e ha imparato a mangiare là i broccoli, cosa che invece a casa mia io n mai glieli avrei fatti perché li detesto
Ah. Okay. In grandi quantità, certo. Quindi in realtà è una grandissima conquista. Cioè, ci sono lati positivi di queste mense che s moltissime volte vengono un po' bistrattate, no?
Eh, ma lì ci sono pareri discordanti perché ci sono bambini che non mangiano niente, che davvero poi alle 4 quando escono da scuola si trovano i genitori a disperati perché gli devono ri rifare il pranzo. Altri che mangiano troppo. <laughs> Son bambini, insomma, son bambini! Quindi è inevitabile, ehm, secondo me è giusto che vadano e che imparino a a ad affrontare delle situazioni che che non sono comode sempre.
Hai ragione. Hai ragione. Guarda, inv invece volevo chiederti no, perché, mhmm, uhm, siamo partiti un po' da questo discorso, partendo dal tuo piacere, no, nel preparare per gli altri anche qualcosa che fosse sano, salutare, bilanciato, e volevo chiederti come gestisci, invece, quando magari organizzi delle cene insomma inviti degli amici, no, per cui magari non cioè, b uhm, hai sempre cerchi sempre di fare un pasto più bilanciato, oppure in quelle occasioni ti dedichi, non so, a cucinare qualcosa di un po' più grasso, un po' più gustoso, un po' più s quelle cose che non si mangiano spesso.
Mh-mh. Allora, quando organizziamo una cena con gli amici, ehm, è è un'eccezione rientra in quelle in quelle serate in cui, ehm, c'è il piacere di stare a tavola, e si cerca sempre di fare un qualcosa di diverso, di sfizioso. Ehm, cerco comunque di non uccidere i miei commensali
Okay. <chuckles> Okay.
ehm, n ormai non, mhmm, a f mhmm, a meno che, non so, il pranzo della domenica allora sì, si pensa a fare quei quei quei cibi, uhm, comfort, no, li chiamano quei, mhmm, primi importanti con anche il secondo, il contorno, però se è una cena di solito è qualcosa di più informale
Okay, quindi anche se s fai un bel piattone di melanzane alla parmigiana, diciamo così, eh
quind Ah, magari, sì fantastico
cioè, non non è che, mhmm, diciamo così, hai questo tuo, no, modo di, ehm, comunicare, ad esempio, con gli amici è più relativo al fatto della preparazione, del tempo che impieghi magari, piuttosto che il l il gestire un po' la piramide alimentare.
cioé No, allora! <chuckles> Sinceramente non sono una di quelle che si mette ve a a cucinare 6 ore prima perché ho invitato gli amici. Ehm, mhmm, no, uhm, uhm dunque, intanto se sono amici io posso anche coinvolgerli nella preparazione qui qui uhm, ehm, le le ecco, quindi, ehm, a quel punto cosa succede, che la cena il menù non è più ben bilanciato, perché poi io non posso obbligare un ospite a portare mhmm, la verdura perché io faccio la carne insomma <chuckles> sono liberi di contribuire, eco, come come meglio credono. Ehm, mhmm, ecco quello che se invece preparo tutto io, uhm, magari faccio un'unica portata, non so, un secondo e il dolce? E anche lì vedi che in questo modo non non si eccede con i carboidrati, ehm, il secondo comunque
Ah, okay, okay. È vero, è vero. Certo, comunque c'è sempre è è sempre u un un pasto che, sì, è più sfizioso, magari, un pasto più, diciamo così, da da condividere, come hai detto tu, un'eccezione, no, rispetto alle c classica settimana.
Sì, ma magari un secondo fritto, non so, una cotoletta, degli spiedini, dei mhmm, degli arrosticini, ehm, insomma, qualcosa che in settimana invece non faccio.
Guarda, uhm, ho mi è mi hai davvero dato delle raccontato, diciamo così, una tua quotidianità che è molto interessante, e che in realtà ti fa anche tanto onore perché, ehm, si sa un po' la difficoltà quando si cucina sempre di non avere neanche poi così tanta fantasia e non saper più che cosa fare, no, quindi in realtà ti ringrazio di avermi raccontato tutte queste cose e di avermi fatta entrare un po' di più in quella che è la tua quotidianità.
<chuckles> Guarda grazie a te per avermi ascoltato, per avermi fatto delle domande che mi hanno, ehm, spronato un po' a pensare a quella che è la mia quotidianità, ehm, davvero ci penso poco.
Grazie mille e buona giornata.